Ano ba yung mga simpleng ginagawa mo, 'no, para hindi mo naman maramdaman 'yung pag-iisa?
Um, sa akin kasi, since, ah, may pagkaano talaga ako, may pagka-introvert. Ah, at saka hindi rin gano'n karami 'yong aking kaibigan. Um, sanay naman ako talagang, ah, laging mag-isa, pero ang ginagawa ko kadalasan ano, eh, um, sa bahay nagbabasa lang o kaya kapag talagang, ah, na-bored o nabagot, eh, minsan lumalabas-labas din para mamasyal o kaya kumain sa labas. Mm, tama.
Mm. Walking ka, gano'n? Hmm, okey. Mas ano ba, mas prefer mo talaga in general 'yong mga activities na mag-isa ka?
Oo. Mas ah, mas komportable naman ako 'pag mag-isa ako. Um, pero may mga pagkakataon naman na 'pag nakahanap ako ng makakasama, o 'pag may nagyaya sa akin, so, sina suhum sumasama din naman ako kapagka gano'n. Kumbaga ano, um, kadalasan lang kasi talaga nasa bahay ako, nasa bahay talag lum lumaki na kasi talaga akong gano'n na laging, ah, kumbaga mas mas lamang 'yong nasa bahay kaysa lumalabas.
Mm. Mm. Mm. Eh, ano 'yong mga instances na ma nararamdaman mong parang kailangan mong lumabas 'no. Kasi, 'pag introvert mas sanay ka nga sa mga, ah, mag-isa ka lang 'di ba mas comfortable ka do'n 'no, na-de-drain kasi energy mo 'pag maraming tao or may activities. So, ano ba 'yong mga instances na, <clicks tongue> tawag dito? Ah, sa mga activities mo na mag-isa ka lang para napapaisip ka na, "Parang kailangan ko yata lumabas, ah, makakita ng tao, ah," parang gano'n?
Mm. Oo. Um, oo um, 1 sa talagang nagpapa, ah, trigger sa akin para, ah, lumabas ay kapag halimbawa 'yong, ah, na, na-drain 'yong energy ko sa trabaho. Ah, very ano siya sa 'kin very common 'yon kasi, um, kumbaga ang trabaho ko ay graveyard shift tapos work from home. So, kapag talagang sa loob ng isang linggo n ah, naramdaman ko na sobrang busy namin sa trabaho, um, talagang, ah, sinasabi ko sa sarili ko na, "Ah dapat sa darating na day off ko makalabas man lang ako." Yung kahit makakain lang ako sa labas kasi parang 'yon lang yung way ko na makapagpahangin man lang. So 'yon yung, um, 1 sa pinaka common instance na gustong-gusto ko din na lumalabas.
Mm, okey. Mm. Mm. Mm, kasi kahit na introvert ka, 'no, tipong kahit 'di mo naman kausapin 'yong mga tao, the fact na nakikita mo sila at nakakaramdam ka ng fresh air and sunlight, 'di ba, parang nakakagaan na rin siya sa feeling, 'no? Kahit na hindi mo naman talaga sila totally kasama, feel mo na hindi ka mag-isa. Although nabanggit mo na kaila kakain ka sa labas, meron ka bang parang activities naman na hindi kailangan gumastos, 'no, sa mga instance na nagtitipid ka or wala kang pera?
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Well, ah, sa amin naman kasi ng asawa ko parang, ah, dahil may motor siya, yung tipong kahit makapag-ano kami, makapag-stroll lang, ganun, makapagmotor-motor kami sa labas mm. Ah, 'yan, alam mo, minsan nakakarating kami biglaan ng yung biglaan sa Tagaytay, yung mga, gano'n. Yung mga biglaang lakad, um, ano na sa'min 'yon, parang one way na rin namin 'yon na maibsan 'yong pagka-bored namin o 'yong, para mawala 'yong feeling ko na mag-isa lang ako. Kasi nga, ah, halimbawa, ah, may mga pagkakataon na 2 weeks akong nasa loob lang talaga ng bahay, hindi lumalabas. So, 'pag pakiramdam ko, kailangan ko nang umalis o pakiramdam ko, kailangan kong may nakikitang iba sa paligid ko, so 'yon 'yong isa din sa ginagawan ginagawa ko para makakita naman ako ng ibang tanawin, gano'n.
Hmm, okey road trip, 'no? Mm. Mm. Mm. Oo nga naman, 'no, para hindi naman puro pader na 4 'yong nakikita mo na closed ano <chuckles> nasa closed, ah area ka. Puro pader nakikita mo, war walls lagi, 'no? Unless 'yong bahay mo pentagon 'di ba, 5 'yong pader mo. <chuckles> Oo.
Mm. <laughs> Tama puro pader, puro pader nga. Mm. Mm, dahil sa bahay. <laughs> Iba-iba yung ah, nakikitang sides per ayun na, yun nga. Ay, isa-isa
Pero balikan natin yung nabanggit mo na ano, na introvert ka. Sa mga panahon na kailangan mo ng makipagsapalaran, kunyari, ah, sobrang busy ka sa trabaho o kaya, ah, alam mo iyun, may mga meeting na madami. <clicks tongue> Paano mo naman hinahanap 'yong gano'n klaseng, ah, connection 'no? Kasi siyempre makikipagsalamuha ka nang pilit, kahit hindi mo naman siya trip as an introvert. Paano mo siya hina-handle?
Mm. Mm. Oo. <clicks tongue> Mm, ako ako kasi, may ugali ako na kahit introvert ako o baga o kumbaga, ah lumaki ako sa tahimik na bahay, 'no. Um, may ugali kasi ako na minsan kapag nasimulan ko nang magkuwento sa kapwa ko, o nasimulan ko nang magsalita, nagdede-deretso na iyun sa 'kin, nagiging natural siya. At iyun 'yung nagiging, ah, way para kumbaga magkaroon din ako ng, ah, time to socialize sa mga katrabaho ko. So, um nagka na kumbaga, yung sa 'kin naman, ah, hindi naman yung to the point na kahit, ah, yung sa pakikipag-usap sa trabaho, eh, nililimit ko yung sarili ko. Pero, um, kapag alam ko na, kumbaga, um, kailangan din naming mag-interact ng mga kasama ko, so, hindi naman din ako 'yung parang, um, dinidistansya ko din yung sarili ko sa ganun. So, I make sure din na from time to time, ah, nakakapag-usap kami o nakakapagkwentuhan din kami sa trabaho ganon.
Mm. Mm. Kumbaga may enough ka naman na ano na connection sa mga katrabaho mo. Ah, naintindihan naman nila na introvert ka, 'yan. Introvert din ba 'yong mga kasama mo sa trabaho or, ah, opposite mo sila?
Mm. Oo. 'Yung mga kasamahan ko kasi sa trabaho, karamihan sa kanila um, mas bata sa akin, kaya alam ko mas buhay yung social life nila. Kumbaga, nakakalabas-labas sila mas madalas, at saka talagang may mga ano sila alam mo 'yun, may mga fixed schedules na silang ginagawa, may mga activities. Um, pero, um, ano naman kasi sila kahit na ganoon, eh makikita mo namang, um, well-reserved, mababait, at kumbaga, ano sila yung, hindi sila yung sob hindi sila yung ma hindi kami yung magulo or chaos sa trabaho. Kaya, uhm, iyun 'yung isa din sa nagustuhan ko dun sa ano namin work environment namin, kahit iba-iba yung personality nababalanse naman.
Mm. Mhm. Hmm, okay that's nice to hear na ganun yung ah, ah dynamics ng trabaho ninyo. Sa mga panahon naman na halimbawang nagkayayaan lumabas ganyan, ah, break sa trabaho kunya kakain kayo sa labas, ah, paano mo hinahandle 'yon as an introvert?
Mm. Mm. Mm. Uhm, actually sa ganun naman uhm ah, sa basta na halimbawa naman sa trabaho, 'no? Ah, mga kasamahan nagyayayang kumain, though hindi naman all of the time pumapayag ako or nakakasama ako. Ah, I make sure din naman na kapag, uhm, yung chance na nando'n ako or kasama nila ako, eh, hindi ko, ah, hinahayaan na maramdaman kong out of place ako. Ah, nakiki-socialize din ako ng mabuti sa kanila at, ah, mine-make sure ko din na na-e-enjoy ko yung sarili ko. Kasi kumbaga ang nasa isip ko kasi no'n, uhm, bihira na nga lang akong makalabas, so, ah, why not take ah, take that, ah, chance na ma-enjoy ko naman yung yung i ano, iilang beses na nakakalabas ako sa bahay. So, gano'n lang din naman ang ginagawa ko.
Mm. Mm. Mm. Kumbaga bilang lang din sa ano mo sa isang kamay mo sa daliri yung mga panahon na sumasama ka sa kanila.
Oo, bilang na bilang talaga. Bihirang bihira talaga and, um, talagang honestly kahit do'n sa dati ko pang trabaho naman, um, gano'n talaga ako. Bihirang-bihira nila akong mayaya at tsaka kumbaga sa 'ming mag dahil nga ano lang kaunti <clicks tongue> lang ang kaibigan ko, dalawa lang ang talagang close friends ko, so, hindi rin kami lagi talagang lumalabas. Ano lang din, sine-set talaga, sine-schedule. So, ayun.
Mm. Mm, ah, okey sine-schedule mo pala, hindi siya yung parang, ah, biglaan, 'no? Eh, ano ba yung mga example naman ng mga panahon na sumama ka sa ganong klaseng lakad, 'no? Ano ba 'yong mga ginagawa niyo at hindi ka ba na-drain sa ganong klaseng activity? Kumbaga depende ba yung activity sa pagsama mo? Halimbawa, kakain lang sa labas, sige sama ako. Pero 'pag something na nakaka-drain, ah, hindi ako sasama. Gano'n ba yung decision making mo do'n?
Hindi. <chuckles> Mm. Mm, well halimbawa, 'no, kung, ah, sa kai sa mga kaibigan ko, uhm, kadalasan mine-make sure namin na kapag sa mga important events ng bawat isa, nag-a-allot talaga kami ng time na, ah, nag-a-allot kami ng time na makapunta ang lahat sa mga important events or important occasions ng buhay ng bawat isa mm. Halimbawa, birthday ng anak niya o kaya halimbawa, um, sa anak din ng isa binyag naman. So, nag-aano talaga kami na "Dapat walang mawawala sa ating tatlo, dapat kumpleto tayo." So, yung mga ganong moment, ah, nag, ah, kumbaga ina-allot talaga nag ah, inaano namin 'yon talagang fini-fix namin yung schedule ng bawat isa do'n. At kung sa trabaho naman, kadalasan yung mga ano, uhm, yung mga company outing lang talaga ako madalas nakaka-attend. Pero yung sabihin natin na halimbawa yump yung nagkayayaan lang sila na kahit birthday lang no'ng isang kasamahan ko, bihirang bihira akong makasama diyan na ano kasi kadalasan lalo na kung may mga alam mo 'yon, may mga inuman, hindi talaga ako sumasama sa gano'n oo. Pass mm, pass talaga, <chuckles> oo.
Tul tulad ng birthday, ganun? Ah, okey. Mm. Mm. Mm, okey. Ah, pass ka sa ganong klaseng, ah, social socialization. Mm, okey. Mm, sabagay kanya-kanyang preference naman din 'yan, 'no. Ah, may example ka naman ba na, tawag dito, hindi naman nila tine-take offense, 'no, kung sakali man na tumanggi ka sa ganong klaseng mga invitations?
Mm. Ah, may mga pagkakataon na talagang pinipilit nila ako katulad ng halimbawa sa mga ganun nga, uhm, mga birthday 'yan o kaya yung may mga kasamang inuman. Kukulitin talaga nila ako hanggang wa ah, 2 days or 1 day before nung, nung okasyon. Pero 'pag nakita kasi talaga nila na, na firm yung pagtanggi ko, so, nirerespeto naman nila, tapos binibiro na lang nila ako sa mga susunod na pagkakataon na sasabihin nila, "Ay hindi ka na namin niyaya, ha, kasi alam namin hindi ka naman sasama kung inuman." So, alam na nila, nakilala na nila akong ganun. So, nandun naman yung respect and ano kumbaga ano na nila ginagawa na lang biruan din.
Mm. Sabagay, mm. Ayan. Mabuti nga yung gano'n na nirerespeto nila yung desisyon mo 'no. Kasi 'pag di nila nirespeto, eh, 'di parang hindi ka nila kaibigan talaga. Eh, kapag mag-isa ka lang 'no, balikan natin yung mga panahon na gano'n. Ah, since introvert ka mas prefer mo yung mag-isa. Pero sa mga panahon na mag-isa ka tapos, ah, wala yung mga kaibigan mo 'no, halimbawa wala kang matatawagan. Mayro'n ka bang, ah, parang habit or ritual na ginagawa like kakain ka ng favorite food mo o kaya tatawag ka sa, ah, family mo or ano mo sa asawa mo or something para makatulong maibsan yung, ah, panandalian na feeling na nag-iisa ka?
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Alam mo, tama ka diyan 'no, yung sa ritwal or yung sa activity na ginagawa 'no. Um, sa akin halimbawa, ah, feeling ko talaga na parang, ah, yung, yung lungkot na lungkot na ako do'n sa pag-iisa ko may mga gano'n kasi talagang moment, eh. Um, ginagawa ko, kumakain ako yung pinaka comfort food ko ganyan. Um, i kumbaga pag may nagkataon na mayro'n kang craving or mayro'n kang hinahanap na pagkain, um, ah, bibili ako no'n tapos kapag ah, tinataon ko siya na day off ko din sa trabaho actually. Para, kumbaga mas ramdam ko yung at peace ako kasi wala akong iisiping duty ganyan. <sniffs> So, tinataon ko siya na, example weekend nga so, bibili ako ng comfort food tapos magbabasa-basa lang din ako. Um, kumbaga kahit nandito ako sa bahay at 'yon na nga kahit mag-isa ako pero yung feeling na nagawa ko lang yung activity na gusto ko, um, masaya na rin siya sa pakiramdam ko kumbaga nahi natutulungan talaga akong kumalma sa mga gano'ng pagkakataon. 'Yon yung isang way.
Mhm. Mm. Mm. Mm. Mhm. Ano ba yung parang ano mo, ah, favorite food mo na inoorder kung sakali man na nalulungkot ka?
Oo. Ngayon madalas akong, ah, mag-order ng ano yung hinahanap ko yung nauso 'to yung tiramisu cake. So, mayro'n kasing nagtitinda nito malapit sa amin dito. So, um, bumibili ako no'n tapos, um, ah, ka eh, kapag hindi k actually hindi ko naman siya kayang ubusin ng isang kainan lang. So, pagka halimbawa kainin ko siya ngayon tapos kinabukasan uli, gano'n. Paminsan kasi may ibang ano may ibang, may ibang tuwa kasi sa akin yung 'pag nakakakain ako ng matatamis. So, di ba mm, may gano'n may gano'n akong personality din, na hinahanap ko minsan yung kakain ako kahit sabi ko, "Kahit makakain ako ng donut" ganyan o kaya, ah, makainom ako ng ng frappe, ng shake, yung mga gano'n. May may <snorts> gano'n talaga. So, mas iba ewan ko, oo hindi ko alam yung parang minsan nga natatawa rin ako sa sarili ko parang 'pag halimbawa kum umiinom ako ng frappe 'pag ta yung unang higop ng frappe parang sabi ko ang saya parang ang saya-saya ng isip ko ang saya-saya ng pakiramdam ko. Oo, <laughs> hindi naman pero minsan 'pag super drain ka sa trabaho, tapos parang unang, unang sip mo ng frappe sa buong stress na week. Hala sabi ko, "Ay, Diyos ko ay Diyos ko ba na ngayon na lang ulit ako nakatikim nito ang sarap sa pakiramdam" may gano'n akong ano may gano'n akong pakiramdam. <laughs> Kaya naman sobrang ano naiyak pero minsan kasi 'di ba hindi mo maiwasan 'pag drain ka talaga sa trabaho. Pero minsan nga daw 'pag nakakain ka ng gusto mong pagkain after a long week ahead gano'n, iba yung pakiramdam, may gano'n, eh. Totoo 'yon <snorts> kasi ako nararanasan ko siya.
Ah, okey. Mm. Mm. Ah, s masasabi mo bang parang sweet tooth ka gano'n? May some sort of happiness kang nararamdaman? Mm. Mm. Naiyak ka gano'n, o 'di naman? <snorts> Oo. Mm. Akala ko naiyak ka na sa unang sip mo ng frappe, eh. <snorts> Oo. Oo nga naman. Oo, totoo 'no, kapag pagod na pagod ka para siyang ano, ah, reward system mo na sobrang worth it, dahil sa pagod mo. Gano'n yung pakiramdam kapag pagod na pagod sa work 'no?
Oo, tama ka diyan may, may gano'ng feeling talaga, mm.
Mm. Mm. Ito naman, ah, gusto ko lang balikan about sa work, kasi nabanggit ulit yung salitang work, eh. May mga panahon ba na kailangan mong kumausap sa isang tao na hindi ka comfortable tapos, ah, mahihirapan kang i-approach siya. Ano ba yung naging hack mo para kausapin siya kunyari su supervisor ba 'yan or boss mo gano'n, mayro'n ka bang parang tip para magamit din ng iba?
Mm. Um, ik actually sinasuggest ko talaga sa kanila yung, "Bili kayo ng comfort food n'yo" ganyan. "Isipin n'yo kung ano yung gusto n'yong kainin na matagal n'yo nang hindi pa nakakain kasi nga iba yung feeling 'pag, kapag ano kapag nakain n'yo na tapos feeling n'yo stress na stress or drain na drain kayo." So, um, minsan naman ano 'yon nagiging effective naman sa kanila kaya nakakatuwa din 'pag mga gano'ng pagkakataon.
Hmm. Mm. Mm, kumbaga ano nila 'yon, ah, 'pag nakain yung food biglang kaya mo nang gawin kahit ano. Okey, ayan, expert na ulit sige 'yan maraming salamat.
Oo, kaya na. Na-inspire ka na ulit. <laughs> Salamat din.